ค่ะ อื้อฮือ แต่เป็นเรื่องที่แบบว่าฟังแล้วน่าสนใจมาก ๆ เลยนะคะ การย้ายมาจาก ขนของคุณปู่จากเมืองจีนมาอยู่เมืองใต้เนี่ย เป็นอะไรที่แบบ เออ น่าเอ็นดูระหว่างคุณปู่กับคุณย่า อะไรอย่างเงี้ย อืม อือ ๆ ๆ
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เขาก็แบบว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคะ เพราะว่าเท่าที่แบบทุกคนเล่าให้ฟังค่ะ คนที่แบบรุ่นเก่า ๆ อะ เวลาเขาเจอเรา อย่างเงี้ย เขาก็ชอบเล่าเรื่อง ปู่ ย่าให้ฟังค่ะ เขาก็จะบอกว่าปู่เธอเนี่ยนะ ผิวขาว ตัวซีด ตัวเล็ก อะไรอย่างเงี้ย ไม่เหมือนคุณย่า นี่คือบึกบึนมากจ้า <laughs>
ใช่ อะฮะ <laughs> โอ้ อุ๊ย แบบสงสัยเลย แบบ เออ มาจับคู่กันได้ยังไงเนาะ เป็นคู่ที่แบบลงตัวมากเลยอะ เออ
ค่ะ คือคิดว่า ปู่เขาอาจจะแบบว่าไม่เคยเจอ ผู้หญิงอย่างงี้ หรือเปล่า ไม่แน่ใจ <chuckles> อยู่ที่จีนเขาอาจจะเจอแบบผู้หญิงบอบบางด้วยกัน อย่างเงี้ย อะฮะ เขาคือเจอย่าที่แบบเป็นผู้หญิง แล้วเป็น working woman ด้วยนะคะ ย่าคือเป็นคนที่บุกเบิกทำสวน บุกเบิก ที่ดิน ใช่ ๆ ดูแลทุกคนได้ด้วยตัวเขาเองคนเดียว แล้วเป็นผู้หญิงแบบว่า มี มี เพาว์เออร์ อะค่ะ ในพื้นที่ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
<laughs> เนาะ ตัว ใช่ ใช่ไหมคะ? อือ ๆ เออ ดูแลคุณปู่ได้ ว่างั้นเถอะ ใช่ไหมคะ? อือ ๆ ๆ อุ๊ย <laughs> ฟังแล้วแบบน่าสนใจมาก เออ แล้วแบบนี้นะคะ อย่าง อย่าง อย่างแบบบริบทเนาะ ทั้ง ทั้ง ทั้งไทย จีน แล้วก็แบบในจากภาษาภาคใต้ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เวลาที่ผสมผสานได้ลงตัวแบบเนี้ย อืม มันทำให้ความเป็นตัวตนของคุณอะ เออ มัน มันมีผลไหมคะ? อือ ทั้ง เป็นทั้งจีนด้วย เป็นใต้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีผล ใช่ ใช่ค่ะ มันทำให้เราอะเป็นคนที่เข้าใจวัฒนธรรมของคนอื่น ๆ น่ะ เข้าใจความต่าง ของวัฒนธรรม ของความเป็นอยู่ของคนอื่น แบบ เพราะว่าตอนที่เราอยู่ที่บ้านเกิดอะค่ะ เราก็เห็น อ่า เราก็มีเพื่อนที่เขาเป็นชาวมุสลิมอะค่ะ เขาก็ใช้ชีวิต เป็นวิถี ชีวิตของเขา ของคนมุสลิม อาหารการกิน มันก็จะ เป็น อีกแบบหนึ่งอะค่ะ ประเพณีความเชื่อ ก็อีก แบบหนึ่ง แล้วเราก็มีเพื่อนที่เขาเป็นคนจีน ที่แบบว่า ครอบ ครัวเขายังยึดถือวิถีแบบจีนอยู่อะค่ะ เราก็
อืม ค่ะ อะฮะ อืม อือฮึ อืม ๆ ค่ะ
ก็สามารถเข้าใจวัฒนธรรมความเชื่อของเขา แล้วในขณะเดียวกัน เราก็เข้าใจประเพณีของคนใต้ดั้งเดิมพื้นถิ่นน่ะค่ะ ฉะนั้น การที่ เราเติบโต มากับ เอ่อ สังคมที่มีความหลากหลายแตกต่างทางวัฒนธรรมมาก ๆ เนี่ย พอเรามาอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะ ไม่ว่า จะเจอ คนประเภทไหน แบบไหน ซึ่งในกรุงเทพคนก็ ร้อยแปดพันเก้าเหมือนกัน ถูกไหมคะ มาจากหลาย ๆ ที่ อย่างเงี้ยค่ะ มันเลยทำให้เราไม่มีความ ไม่มีปัญหาในการปรับตัว กับเพื่อน หรือว่ากับเพื่อนตอนมหาวิทยาลัย หรือว่าเพื่อนร่วมงาน อย่างเงี้ยค่ะ เราจะเป็นคนที่ไม่ ไม่ ไม่ค่อยจะมีปัญหาในการปรับตัวกับเพื่อนที่มีลักษณะบุคลิกแปลก ๆ หรือว่า อ่า มีความเชื่อแปลก ๆ หรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายอะค่ะ
อ๋อ อะฮะ ค่ะ อะฮะ ใช่ อืม ๆ อ๋อ ค่ะ ๆ <laughs> อืม ๆ เออ เข้าใจ

แล้ว ก็ ค่ะ
โอ้โฮ คือแบบว่าอยู่ เหมือนว่ามีหลายเชื้อชาติ ใช่ไหมคะ เหมือนว่า เอ่อ อยู่ผสม ๆ กันอยู่ อย่างเงี้ย อืม มีทั้งแบบ ถ้า ที่เป็นแบบว่าไทย-จีน ใช่ไหมคะ แล้วก็ไทย-มลายู แบบเนี้ย แสดงว่าภาษาท้องถิ่น ก็คือแบบค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยสิใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ด้วยความที่แต่ละกลุ่มเนี่ย ก็จะมีภาษาของ ตัวเองอะนะคะ อย่างเช่น คนที่เป็นคนใต้ดั้งเดิม คนพื้นถิ่นเนี่ย ก็จะพูดภาษาใต้กัน แล้วก็คนที่เป็นคนมลายูเนี่ย คนมุสลิมเขาก็จะพูดภาษาอิสลามกัน ใช่ไหมคะ แล้วก็ เอ่อ คนที่เป็นคนไทย-จีนเนี่ย ก็คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ย รุ่นเก่า ๆ เนี่ย เขาก็จะมีพูดจีน แล้วก็มีพูดภาษาไทยที่เป็นภาษากลาง หรือภาษาไทยที่เป็นภาษาใต้ปน ๆ กันไป อย่างเงี้ยค่ะ ทีเนี้ยในจังหวัดมันก็เลย ด้วยความที่มันมีหลายภาษามาก เวลาที่จะตึด ติดต่อสื่อสารกันน่ะค่ะ ในตลาด หรือใน ที่ชุมชนเนี่ย กลายเป็นว่าใช้ภาษากลางค่ะ ในการติดต่อ สื่อสาร กันค่ะ กลายเป็นว่าจัง หวัดเนี้ย โอ้โฮ พูดภาษาแบบหลากหลายมากค่ะ
อ๋อ เออ เออ ค่ะ อ๋อ อืม อ๋อ อะฮะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ฟังแล้วก็แบบ เออ เป็นอะไรที่หลากหลายจริง ๆ ด้วย แล้วในครอบครัวของคุณล่ะคะ เออ ภาษา หลัก ๆ ที่ใช้ในครอบครัวนี่เป็นภาษาไหนเอ่ย?

อยากจะทราบจังเลยค่ะว่า คุณเนี่ยนะคะ เคยรู้สึกภูมิใจในเชื้อสายของตัวเองบ้างไหม หรือว่าเพราะอะไรบ้าง ช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ ถ้าเกิดว่า เป็นเรื่องของความภูมิใจในเชื้อสายตัวเองเนี่ย เราเนี่ย เป็น หนึ่ง คนที่มีความภูมิใจในเชื้อสาย แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไร ต้นกำเนิดของเรามากเลย คือ ป๋าเป็น คนภาคใต้อะค่ะ นู่น อยู่ จังหวัดที่แบบไกลมากเลยนะคะ จังหวัดยะลา ซึ่งแบบว่า ทุกครั้งที่แบบว่า
อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม โอ้โฮ! ใต้ ใต้สุดหลุดไป ยะลาหรือว่านราธิวาสที่ใต้สุด? ยะลาเนาะ อืม
เออ มันจะเป็นยะลาที่เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดค่ะ ติดกับ มาเลเซีย ทีนี้เวลาที่ เรา เล่าให้ใครฟังว่าเราอยู่ยะลา อย่างเงี้ย คนก็จะแบบ โอ้โฮ! โอ้! อย่างเงี้ย เราก็รู้สึก โอ้ ภูมิใจมาก เลย ทุกคนตื่นเต้นกับ จังหวัด บ้านเกิดเราอะค่ะ
ค่ะ ๆ อืม ๆ โอ้โฮ เออ อือ ๆ